Oui, bien sûr. Heu, généralement les textos, hem pour moi les textos sont un petit peu comme les conversations entre amis ou entre personnes pour le professionnel, mais de façon un petit peu plus urgente ou, heu, pas «urgente», c'est pas le bon mot, hem, avec une ques si tu veux, heu, un texto, c'est pour une question que tu peux répondre rapide oh à laquelle tu peux répondre rapidement.
Ouais. Ouais, OK, où il y a, en fait, un un besoin d'un retour rapide et heu, ça va être un une conversion très éphémère au final, pas où tu vas pas parler pendant 10 ans.
Oui. Exactement, c'est vraiment heu: «Est-ce que tu es disponible pour un rendez-vous, heu, mardi matin à 3:00 ou heu, heu, est-ce que tu as, heu, la sprea», oui exact, tu vois? C'est un truc comme ça. Hem, les textos aussi, je les utilise beaucoup entre amis
OK. Oui, voilà quelque chose très rapide en fin de compte. OK. D'accord, ouais.
heu, entre amis et famille parce que, heu, je suis quelqu'un qui envoie de façon assez régulière un petit texte à mes amis, ma famille pour leur dire, heu: «J'espère que tu vas bien, je pense à toi, je je t'envoie un câlin ou un bisou», simplement pour tu vois, heu? Parce que c'est toujours agréable de recevoir un texto
Pour, heu, quoi, avoir des nouvelles? Ah c'est cool! OK. De savoir que quelqu'un pense à toi et cetera, oui effectivement, c'est sûr. C'est vraiment bien que tu fasses ça, il y a pas beaucoup de personnes qui le font donc, heu, c'est c'est très intéressant, en tous cas.
comme ça. Ouais, et tu as pas d ouais. Ah bon? Pas b pas grand personne le font? Moi je pour moi c'est c'est f fondamental pour garder un, mmh, un un contact, si tu veux, où tu n'as pas besoin de exact!
Ouais! C'est quoi les la périodicité? Par exemple, genre heu, est-ce que tu vas en envoyer un message, heu, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines? C'est quoi à peu près ta périodicité?
Généralement, c'est de toutes toutes les 2-3 semaines.

C'est tout à fait ça, parce que, finalement, si c'est pour dire à quelqu'un: «Bah, c'est comme ça et c'est pas autrement», heu, tu peux le faire par email ou tu peux le faire par texto. Tu as vraiment pas besoin de prendre un rendez-vous, ni ni ni appeler quelqu'un, heu, par téléphone, ni te exact, exact.
Oui, effectivement c'est vrai. Ouais, donc il y a vraiment une démarche positive de ta part, en tout cas, ça part d'un bon fond, OK. Est-ce que, heu, du coup, je me posais la question, heu, est-ce que, du coup, il y a pas des personnes avec qui tu entretiens des messages quotidiens? Heu, je sais pas ça peut être ton mari, heu, peut être, heu, tes enfants, je sais pas, heu, est-ce qu'il y a des personnes comme ça aujourd'hui avec qui tu parles quotidiennement?
Tout à fait. Heu, ma meilleure amie mon frère.
Ouais. D'accord.
Pas de mari, pas d'enfant donc heu, non, heu, et heu
OK.
et certaines personnes qui ont besoin de moi pour le moment. Tu vois, des des gens qui sont en train de passer par un moment difficile dans leur vie et qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui les écoute.
OK. D'accord, ouais.
Donc, je fais toujours un effort pour pour, hem pour avoir un un échange avec eux journal de façon journalière, de pour, heu pour m'assurer qu'ils ont un un exutoire sur su avec qui parler et pouvoir, heu, sortir ce ce ouais, ex être écouté, se sentir ne pas se sentir invisible et se sentir important, au moins pour moi et
Ouais. Et sur qui compter, quoi, finalement? Ouais, tu as besoin de ça? Enfin,. OK. C'est bien, en vrai. Enfin, encore une fois, c'est très positif et très bienveillant. Enfin, là dessus, le fait d'avoir des échanges quotidiens avec quelqu'un qui en a besoin, ça montre que, tu vois, tu es vraiment là pour eux, et j'espère que, du coup, plus tard, ces personnes là vont devenir tes amis et rester, heu, à proximité de toi, c'est-à-dire vraiment être là également pour toi et cetera, heu, te parler assez régulièrement, heu, parce qu'en soit, là, tu fais de ce que tu me disais, tu fais l'effort toujours d'envoyer un message tous les 2, 2-3 semaines pour garder le contact avec les personnes. Est-ce que, du coup, il y a aussi des gens qui le font pour toi ou alors que vraiment tu te rends compte que personne le fait et que si tu avais pas de message enfin, si tu envoies pas de message, heu, tu en aurais pas à ton tour?
je trouve ça important. Mmh mh.